Eu acho que, eh, foi comecei a ver, assim, as pessoas a a se vestir. Teve uma época que foi muito na moda, né, estilo hippie, estilo, assim, verão em Ibiza, roupas soltas, branco, cores. Daí eu comecei a provar, comecei a gostar, comecei a comprar verde, amarelo, nunca pensei que usaria algo amarelo.
Uhum. Ah, sim. Aham. Hum. <laughs> Aham.
Fica lindo. <laughs>
<giggles> Fica fica agora j fica chamativo, né, mas, <laughs> eh hum.
Sim, sim, sim, mas, assim, combina porque eu tenho eu tenho, assim, as sardinhas, loirinha, então eu achava que não, seria cores ai j não, combina. O o vermelho, adoro.
Uhum. Uhum. Uhum. Ah vermelho, não, vermelho é uma cor muito bonita também.
Hum. Pra você ter uma ideia, quando vivia no Brasil era bolsa preta, sapato preto. Eu não tinha cores, a minha vida era black é é negro, né, bla black on whi preto, black on whi black, black no nem nem branco, black.
<chuckles> <laughs> Uhum. <laughs> Pe é, <laughs> vivia num num num filme antigo, né, o que é preto e branco. <laughs>
Uhum. Que eu adoro. Adoro fotografia <chuckles> preto e bran
Ah, também. <laughs> Eh, e você falou que que você compra roupa e ah, claro, né, todo mundo compra roupa mas, agora eu fiquei na dúvida, de onde que que você mais compra roupa, né? Porque agora tá tendo essa essa febre desses aplicativos, né, que agora tem a Shein, tem a Temu, eh, tem eu acho que a loja do TikTok agora eu não sei se vende roupa mas <laughs> hã?
Inclusive Mm-mm. É não, não, não, não, não, eu eu sou da moda antiga, eu preciso ir na loja, tocar o tecido e agora, assim, eu olho a etiqueta.
Uhum.